عندي طريقة كده إن أنا أذاكر بيها وأطوَّر من نفسي بحيث إن أنا برضه ما يكونش عندي أو ما يأثَّرش على شغلي وفي نفس الوقت أقدر أستفيد. آمم، باعمل إيه؟
جميل.
باعمل إيه بقى؟ بُص يا سيدي، مبدئيًا أنا مش باذاكر لو أنا ض وقتي ضيَّق يعني مش باذاكر بالطريقة اللي هي بتاخد وقت كبير، اللي هو ورقة وقلم ومش عارف إيه والكلام ده لا، لا، لأ، خالص. أنا باطبق. باطبق المذاكرة. بمعنى أنا باذاكر لغة، جميل ده فعلًا اللي أنا باعمله أنا باذاكر لغة جديدة. فباعمل إيه بقى؟
امم. بتحاول تطوَّر من نفسك في لغة يعني معينة؟
آه مضبوط، مش أيوه مضبوط كده، مش باعمل إيه مش اللي هو باقعد بقى أسمع وأكتب وأحفظ كلمات وأحفظ جمل والكلام ده لأ، خالص، أنا باتَّبع أسلوب التطبيق. إزاي يعني؟ باروح أطبَّق اللغة على طول، أطبَّقها مثلًا على applications ز زي مثلًا في application اسمه HelloTalk باستخدمه على طول آآ باخش أك آه HelloTalk آه.
تمام. HelloTalk صح؟ عارفه، عارفه، عارفه، عارفه.
امم، ده جميل جدًا.
كمِّل، كمِّل.
فباروح على التطبيق دَوَّة
حلو بتخش يعني تتكلم مع ناس وكده ب على طول يعني بتخش على طول في ال في الواقع على طول تمارس على طول، مش لسه هتتعلم.
اهم. آه مضبو ما هو أنتَ قُلت إيه:" أنا ما عنديش وقت" صح؟ ما عنديش وقت. فخلاص بقى يعني أعمل إيه؟ هل
بالضبط. حلو. يعن يعني أنتَ شايف دلوقتي شايف دلوقتي إن الطريقة ديًا آآ فعَّالة وبتساعدك مع الوقت إنك تحسِّن من اللغة عندك فعلًا؟ في وقت فراغك. تمام.
مضبوط. مضبو ماهو ما فيش فراغ بقى خلاص.